أيوه جميل، آآ، طيب إ إزاي يعني يبدأ لو هو خلاص يعني دلوقتي قرر يبدأ في حاجة جانبية كده، أن أعتقد أنت ك قُلت إزاي يبدأ ب بحيث إن هو يشوف نَفْسه ويشوف هو شاطر في إيه وكده، طيب تجربة شخصية يعني لو حد تعرفه أو ليك أنت بالنسبة لل إمم.
بُصّ أنا هاقول لحضر أنا بالنسبة لي كنت شغّال في شغلي، شغّال في شركة، باروح الشغل الساعة 8:00 ص، باخلّص الساعة 16:00، باروّح البيت على الساعة 17:00 17:30، أنا كنت باشتغل free freelance، فكنت شغّال مع شركة كانت بتديني تاسكات معيّنة أخلّصها، آآ، وكنت ب يعني باحاول إن أنا أوفَّق آآ، في الوقت كتير جدًا، بحيث إن أنا كنت لسّه صغيّر وما كانش فيه أسرة وكده، فلمّا بقى في أسرة، الشغل الشغل زاد كمان عليّا في في الشركة اللي كنت فيها، وفي الشغل الخاص اللي باعمله بتاع الfreelance ده، فب لقيت نَفْسي آآ، باتزحم، يعني فاهم؟
آه. آه. إمم. إمم. أيوه. أيوه، شغل الfreelance في البيت؟ تعمله في البيت، آه.
وضغوضات كتير بتحصل عليّا، آه في البيت، آه في البيت، آه في البيت آه، كنت ب باصمم كده م يعني مواقع، باعمل مواقع لناس و وكده علشان خاطر ينزّلوا إعلانات وبتاع و آآ، فاهمني، آآ، ل على الفيس والكلام ده، فكان آآ، باعمل باشتغل الشُغلة دي، فكانت بتاخد مني وقت، وكان في ناس تقول لَك طَب ومعلش لو ممكن يخلّصها لي النهارده أو بُكرة بالكتير، فتلاقي نَفْسك بتضّغط، آه في آه، آه، في فلوس بتيجي آه في حاجة بتيجي، بس أنت كمان ب ب يعني بتلاقي نَفْسك مرهَق، وبعدين كُتر القعدة على الشاشة آه، كُتر القعدة على الشاشة دي بيتعب النظر جدًا، أ وأنت شُغلك كمان في الشغل اللي اللي بتروحه ده ما بين الشاشة وما بين الحركة وبتاع، فبتلاقي نَفْسك مجهَد، فيعني أنا
إمم، جميل، آه. أيوه، مفهوم، آه إمم، بقى مستعجل على الشغل آه. آه، تحترق، إمم. إمم. طيب عملت إيه بقى، آه عملت إيه عشان القصّة دي كده؟
قلّلت قلّلت قلّلت على قدّ ما أقدر الشغل الحُر، يعني خلّيته كده على خفيف خالص كده، الش الجزء التاني خلّيته خفيف، أقبَل الحاجات اللي أقدر أعملها، اللي مستعجل على حاجة معلش يكلّم حد تاني أو أدّي له تليفون لحد زميل أو صديق بيشتغل فيه، إنما أنا ما أضغطش نَفْسي عشان خاطر أعرف أعيش، لأن لقيت نَفْسي باتعب.
إمم.